Có chứ. Mình thấy là giới trẻ bây giờ á, cũng như là nói nói chung luôn đi, và bạn bè của mình bây giờ đi, thì mình thấy là cái việc mà họ sống cho cái kinh tinh nền kinh tế á, họ nói chung là họ, ờ, con đồng tiền á, ờ, nó chi phối quá nhiều trong cuộc sống. Nên là họ, ừm, cái lúc nào cũng đâm đầu vào kiếm tiền, mà không có, ơ, nhớ đến cái, ờ, sức khỏe của họ, cho đến khi nào đó mà tự nhiên sức khỏe của họ mà nó tệ đi á thì họ mới nhận ra là "Ồ, m dạo này là mình đã kiếm tiền quá nhiều, rồi mình phải lấy những cái tiền đó để mà mình đi trị bệnh." Thì thay vì mình, ờ, đầu tư vào sức khỏe thì nó đ đáng lẽ phải tốt hơn hông?
Ừm. Ừm hứm. Ừm. Ờ há. Ừm hứm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, kiểu Đúng rồi, đúng rồi. Ừm hứm. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, mình rất là đồng ý nhá. Mình thấy là, kiểu, do cái xã hội hiện tại bây giờ nó quá là tôn thờ vật chất ấy. Đấy, thế là, à, rất nhiều rất nhiều người, cực kỳ là các bạn trẻ, các bạn ấy sẽ, gọi là, đánh đổi cái sức trâu, sức bò của họ để đi làm, đúng không? Để kiếm sao cho thật nhiều tiền nhất có thể, mà lại bỏ qua đi, cái, những cái giai đoạn nghỉ ngơi, cái giai đoạn điều hòa, những giai đoạn vận động cơ thể, đúng không? Để cho cuộc sống cân bằng, đấy. Nên mình thấy rất nhiều bạn trẻ bị bị bỏ qua cái đấy và dẫn đến những cái căn bệnh, ờ, kiểu, thường chỉ xảy ra ở những người già thôi, như kiểu là, ờ, thoái hóa cột sống này, hay là thoát vị đĩa đệm này, hay thậm chí là bị, à, trĩ trĩ nội, trĩ ngoại này. <chuckles> Đấy, đấy. Thật ra rất là sớm ở những cái bạn trẻ, đúng không? Do các bạn ấy, kiểu, ngôi cứ ngồi, ờ, ngồi lì, ờ, điện thoại này, với máy tính à, chăm chăm làm việc, ờ, nhiều nhất có thể. Đấy, đấy, và không có thời gian để nghĩ đến mấy việc đấy. Và mình
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng. Ừm, đúng rồi. Ừ. <chuckles> Ừ. Ừ. Ừm. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừ. Ừm, có thể là bị gout nữa.
Đúng rồi, bị gout, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình thấy là, ờ, mình có mấy đứa bạn, ờ, chơi từ cấp 3, bây giờ 5 đứa thì 2 đứa bắt đầu, gọi là, <chuckles> chữa bệnh, <laughs> bắt đầu chạy chữa bệnh gout rồi. <laughs> Đấy.
Ừm. Rồi. <laughs> Rồi. Đúng rồi, mình cũng đã từng là mém bị bệnh gout đây. Rồi có một có một kỳ mà mình nghỉ tập thể dục nhiều á, cái, a, mình cứ, a, ăn nhiều, giống như là, trong lúc tập, à, hồi đó trước trong lúc tập mình lúc nào cũng ăn nhiều để mà bổ sung, ơ, protein rồi, à, chất những cái chất cho cơ thể của mình á.
Ồ! Được. Ừm. Ờ hơ, ờ hơ.
Cái điện tới lúc nghỉ tập, cái mình vẫn giữ cái thói quen ăn uống đó, cái mình ăn nhiều quá, ăn nhiều quá mà không tập thì nó sẽ tích ở trong người, mà tích ở trong người nhiều rồi, ờ, nó không được giải phóng thì nó sẽ tích tụ nhiều quá. Cái, ưm, có một hôm mình đi đo đo máu, cái, a, nồng độ uric acid trong nước tiểu của mình á nó bị lên cao quá, cái, ơ, đó là một cái dấu hiệu mà bạn chuẩn bị bị bệnh gout đó. Cái mà mình bắt đầu phải điều chỉnh cái chế độ ăn uống của mình nhiều, cho nên là dạo này chắc cũng đỡ rồi. Mình nghĩ với lại mình cũng tập bắt đầu tập thể dục lại rồi nên là chắc cũng hông sao. Trộm vía. <chuckles>
Ừm hưm. Đúng rồi, đúng rồi. Nó sinh ra ừ. Ừ hứ. Ừm. Ồ. Ờ. Điều tiết lại. Ờ. Ồ. Ờ. Ừm. Trộm vía, trộm vía, cũng cũng rất là may mắn, đúng không? Khi mà mình mình thấy là những người có những người, kiểu, may mắn khi mà họ phát hiện ra dấu hiệu trước khi họ bị mắc phải bệnh đấy. Đó, kiểu, rất rất là kịp thời, đó. Còn những người thì, kiểu, thì phải đến khi mà nó, gọi là, đến giai đoạn cuối rồi mới biết thì đúng là hết hết chữa, đúng không? Đấy.
Ừm. Đúng, đúng. Ừ. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi.

Đấy, đấy. Mình thấy là, kiểu, có mấy cái ông, ơ, kiểu là, làm văn phòng hay, kiểu, đi tiếp khách này, suốt ngày đi uống bia ấy, rồi rượu ấy, mình thấy mấy ông ấy bụng bụng còn to hơn cả bà bầu, đúng không? <chuckles> Kiểu, <chuckles> không không biết mấy ông ấy đê đeo thắt lưng để làm gì nữa, đúng không? <laughs> Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy. Và, kiểu, mình thấy như thế, sống cái lối sống như thế thì rất là có hại này. Kiểu, ờ, mặc dù là nó mang về tính chất công việc ấy, nhưng mà cũng cần phải cân bằng lại, đúng không? Và ờ, và mình thấy là cũng có một cái nguyên nhân nữa khiến cho giới trẻ bị lười vận động này, đó chính là cái việc là thiếu động lực. Đấy, kiểu, các bạn ấy thường có thường có những cái định kiến, như kiểu là, tập thể dục, kiểu, đơn điệu ấy, như kiểu, chạy bộ hay là tập gym này, ờ, dễ gây nhàm chán này so với việc là chơi game, đúng không? Hay là lướt mạng xã hội này, đúng không? Đấy, đấy, mình thấy là có những cái bạn trẻ thay vì sử dụng cái thời gian đấy để lướt mạng xã hội, hay là chơi game này, thì họ có thể chia cái thời gian đó để tập những cái khác. Ờ, kiểu, tập, ờ, chống đẩy, hay là tập, ờ, đu xà các thứ, nó ý nghĩa hơn, đúng không? Đấy, đấy, đấy.
Ừm. Ừ. Ừm, đúng rồi. <chuckles> <laughs> Ừ. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, thiếu động lực. Ừ. Ừm, đúng. Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Với lại là mình thấy thay vì mà đi tập thể dục ở ngoài, rồi nếu mà bạn làm biếng quá thì bạn có thể tập ở nhà cũng được mà, bạn có thể, ơ, mở YouTube lên, rồi bạn tập theo những cái bài tập hít hay là đi bộ, rồi những nói chung là có rất là nhiều bài tập ở trên đó, chỉ là vấn đề là bạn thiếu động lực.
Đúng rồi. Ừ. Chủ động đúng rồi, đúng rồi. Tức là mình bị kiểu bị động ấy và không chủ động trong cái việc đấy thì sẽ chẳng bao giờ làm được, đúng không? Đấy, và một cái nữa đó chính là nó cũng dẫn đến cái tâm lý, gọi là, ngại đám đông của các bạn trẻ. <chuckles> Kiểu như là, các bạn trẻ thì ngại đến phòng gym bởi vì sợ bị đánh giá ngoại hình ấy. Thế là các bạn ấy nghĩ là "cơ thể tao như này rồi thì thôi là tao chấp nhận, <chuckles> tao không chấp nhận tao không thể, gọi là, cơ bắp được" ấy. Đấy, kiểu, mình thấy có nhiều bạn trẻ kiểu cứ như thế, ờ, nó sinh ra, kiểu, lười biếng và, kiểu, ngại tập thể dục thể thao này. Đấy.
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> À. Ừ. Ừ. Ừ, thì mình cũng thấy, ờm, hồi đó là mình cũng có làm biếng á, sau đó mình tập xong một khoảng thời gian rồi mình cũng bắt đầu tập ở nhà. Còn cái việc mà đám đông á, có nhiều người sợ đám đông thì mình thấy là cũng có thiệt.
Nó, nó, nó Ừm hứm. Ừm.
Ừm, nhưng mà mình là mình hổng phải là trong một trong những người sợ đám đông rồi á, thì mình, à, là dân nghệ thuật mà, ơ, nên là mình gặp nhiều người đi diễn cũng khán giả quá trời.
Ừm. Ừm. Va chạm rồi, đúng không? Va chạm rồi, đúng không? Ờ, thế thế thế một điều tốt đấy.
Ừ, đúng rồi. Nên là mình đối với mình là hông có sợ đám đông.
Ừm, mình nghĩ là nên thế.
Thì mình chỉ sợ cô đơn thôi. <chuckles> Mình ngược lại với mấy bạn đó.
<laughs> Ừm hưm. Mình nghĩ là nên nên thế nhá, nên thế, nên thế. Nên, kiểu là, không không nên, gọi là, ngại làm cái gì, đúng hông? Nên, kiểu, luôn luôn chủ động và, ờ, học hỏi, chủ động, gọi là, tập tành những cái mới này để, ừm, ừm, rốt cuộc là nó cũng tốt cho mình thôi, đúng không? Đúng không? Trước hết là cũng tốt cho mình. Đấy, đấy, đấy, thế tại sao lại lại lại phải ngại, đúng không? Đấy, đấy, đấy.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tốt cho mình mà. Ờ. Đúng rồi. Mình có thể bỏ qua những cái rào cản, ừm, bên, ơ, yếu những cái yếu tố bên ngoài đó đi, mà tập trung vào cái, ơ, phát triển bên trong chứ.
Ừm.